สวัสดีครับผม เป็นไงบ้างครับวันนี้?
ค่ะ สวัสดี ค่ะ อ่า วันนี้ก็โอเคค่ะ
โอเคครับ
ทางนู้นล่ะคะ?
ฝั่งนี้ก็โอเคเหมือนกันครับ ครับผม โอเคครับ เอ่อ วันนี้มีคำถามอยากมาถามครับผม?
อ้อ ดี
ครับ ว่า เอ่อ ทำไมเนี่ยเราควรจะ เอ่อ เริ่มหันมาสนใจเรื่องพวกขยะพลาสติกลดโลกอะครับ?
ค่ะ ได้ค่ะ โอ้โฮ ก็เพราะว่าตอนนี้เราใช้พลาสติกกันเยอะมากนะคะ
ครับผม
อะไร ๆ ก็แบบต้องใช้พลาสติกเนาะ ขวด ถุง บรรจุภัณฑ์อะไรต่าง ๆ
ครับ ครับผม